Kak, aku penasaran, ya, kalau di playlist kamu, eee, ada nggak, sih, lagu-lagu yang selalu bikin kamu, tuh, eee, kayak mengenang masa-masa lalu, gitu, Kak, pengalamannya terus, eee, mungkin ada stori-stori tertentu, gitu, yang bisa diceritakan?
Mhm. Apa, tuh? Mmm. Iya juga, ya. Lagu yang bikin nostalgia, ya, eee, banyak, sih, tapi, eee, mungkin salah satunya adalah lagu dari Titi DJ
Mhm. Oh, iya? Yang mana, tuh?
bahwa judulnya "Jangan Berhenti Mencintaiku".
Mmm, mhm, itu, a Kakak punya kenangan apa, tuh, dengan lagu itu?
Nah. Iya, jadi, eee, lagu ini, jadi selalu ja ketika aku dengar lagu ini, tuh, aku selalu, eee, flashback ke jaman-jaman aku SMP.
Mhm, iya.
Ini tahun dua ribuan gitu, lah, gitu, nah.
Heeh.
Waktu itu, momen perpisahan, gitu, dan dan kalau me eee, jadi itu, tuh, aku udah sadar banget, itu adalah hari terakhir kita ketemu sama teman-teman di SMP itu, terus aku, tuh, punya sahabat yang s kita udah tau setelah SMP, tuh, kita nggak bakal satu sekolah dan dia, tuh, akan move ke kota lain, gitu.
Mhm. Mhm. Oh, oke, menjauh, ya. <chuckles>
Terus jauh, terus, eee, ya, udah kita, tuh, sebenernya kayak yang biasa aja, ya, masih SMP, kan, jadi masih SMP, kita nggak tau gimana mau bikin momen perpisahan itu menjadi sesuatu yang yang memorable, gitu, sebenernya nggak ngerti, gitu, ya, udah, kita pokoknya waktu itu jadwalnya, tuh, kayak cuma ngambil ijazah kalau nggak salah, terus kayak, eee, perpisahan sem seremonial aja yang dibikin, eee, oleh sekolah, gitu, sama sekolah, gitu, terus waktu itu kayak kita, tuh, ngobrol santai aja, ngobrol santai, terus aku yang inget banget kita, tuh, kayak di tangga sekolah, gitu, eee, mataku sama mata dia, tuh, tiba-tiba, tuh, kayak beradu, gitu, loh.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, oke, sama k sekolah, iya, heeh. Mhm. Oh, oke.
Paham, ya, kayak beradu, gitu, terus, eee, tanpa kita berkata-kata, kita, tuh, kayak cuma tiba-tiba senyum terus, ya, udah, aku ngeliat mata dia, tuh, kayak sedih, kayak terharu tapi senyum ekspresinya, dan aku pun, tuh, juga gitu. Terus waktu itu aku kayak langsung nyanyi bersenandung lagu "Jangan Berhenti Mencintaiku" itu, terus nah, dari situ kita, tuh, kayak sama-sama, eee, tatapannya semakin dalam terus dia sempet ngomong, "Udah, stop stop, nggak usah nyanyi itu nggak usah nyanyi itu." Gitu. Jadi di momen mmm, jadi di momen itu, tuh, kayak aku sama dia, tuh, baru sadar kalau
Oh, oke oke. Oh. Oh, oke.
besok itu kita udah nggak ketemu di sekolah, besok itu kita ed udah nggak belajar bareng. Iya, dan besok udah selesai, kita nggak akan pernah lagi, eee, belajar bareng di kelas, ngobrol bareng di kelas, jajan bareng-bareng di kantin, eee eee, konfrontasi-konfrontasi ala-ala anak sekolahan, gitu, udah nggak akan terjadi lagi, gitu. Nah, dari situ, tuh, kayak, eee, aku kayak menghampiri dia, terus
Mhm. Udah jalannya masing-masing, gitu, ya. Heeh. Heeh heeh.
eee, aku cuman bilang, "Janji, ya, pokoknya," ya, kita mungkin naif, ya, ja o jaman itu kayak, "janji, ya, kita nggak boleh saling melupakan. Kita habis ini," waktu itu, kan, masih kayak surat-suratan, gitu, kan, "habis ini pokoknya." <chuckles>
Heeh. Mmm, eh, bentar bentar bentar, ini cewek berarti, ya, <chuckles> ceritanya, ya?
Ini cewek tapi sahabat, kok, teman teman, gitu, terus, mmm, ya, kita sok-sokan janji, gitu, loh, kita sok-sokan janji, gitu, dengan ekspektasi besar bahwa iya, kehangatan kita, kebersamaan kita, mmm, itu akan selamanya, gitu, itu akan bertahan lama, padahal, kan, ya, setelah itu apa yang terjadi, kan, tau, ya, eee, people, eee, apa, da o o orang datang dan pergi, kemudian setelah dia pergi, ya, dia pasti akan udah, hilang aja, gitu, cuman waktu itu aku kayak masih naif dan kayak masih yakin bahwa persahabatanku sama dia itu akan terus, gitu, akan awet, gitu, walaupun akan, eee, berja saling berjauhan, gitu. Makanya setiap kali dengerin lagu ini, tuh, nggak tau kenapa langsung memorinya, tuh, ingat sama momen perpisahan dengan sahabat aku di SMP itu.
Oh, iya iya, oke, <chuckles> heeh. Heeh. Mhm. Oke, mhm. Betul. Oke. Mhm mhm. Oh, oke. Nah, tapi memang Kakak udah nggak ada kontak sama sekali, ya, Kak? Maksudnya kayak, kan, kalau mau pergi itu biasa, kan, suka ninggalin, ya, nanti, entah email, entah apa, gitu, eee, nomor kontak, handphone, atau apa, gitu?
Oke, jadi waktu SMP aku perpisahan SMP itu, itu belum ada email, kita belum punya email, belum ada handphone, gitu, cuman
Mmm, mhm. Alamat juga nggak ada?
Alamat ada, karena alamat itu, kan, ditulis di buku buku kenangan, ya, kalau istilahnya dulu, tuh, bu bukan buku tahunan, tapi buku kenangan, gitu. Eee, ya, tapi, kan, kayak cuman sekedar alamat aku tau, sih, sebenarnya rumahnya dia, tuh, di di daerah mana, tuh, aku tau, gitu, tapi waktu itu, kan, kita juga, eee, sibuk, eee, dengan, m m masuk ke jenjang SMA, menurut aku, tuh, kita akan lebih cepat melupakan sahabat kita yang di SMP, teman kita yang di SMP, karena apa? Karena di SMA itu, kan, puncak momen remaja yang sangat-sangat apa, ya, <sucks teeth> menyenangkan, gitu, lebih menyenangkan dari SMP. Jadi waktu itu ca cara pikirku, tuh, adalah, "Ih, ternyata waktu aku di SMP, tuh, aku, tuh, ini, ya, <sucks teeth> nggak oke, nih, nggak keren, gitu, temanannya nggak keren." Gitu, jadi aku sendiri juga perlahan, ya, udah, deh, nggak berhubungan sama temanku yang itu juga nggak apa-apa yang penting di SMP temanku asik, aku punya geng, gitu, loh, gitu.
Heeh. Heeh heeh. Betul betul. Mhm mhm. Mmm. <chuckles> Iya. Oh. Oh. Heeh heeh. Mhm. Ah. Atau kadang-kadang juga mungkin ini, ya, Kak, maksudnya kayak kesibukan masing-masing aja, jadi lupa, gitu, kan, karena, kan, yang dihadapin tiap hari, eee, beda, ya, situasinya, gitu, loh, kalau dulu kan, memang karena bareng, gitu, lihat tiap hari, gitu, kan.
Betul, iya, betul, jadi, kan, punya udah satu udah punya prioritas sendiri-sendiri, kan, dia sekolah di mana, aku di mana, gitu, dan, ya, itu tadi akhirnya terdistraksi dengan lingkungan baru, dengan teman-teman baru, dengan status baru sebagai anak SMA, jadi ada pride, ada kayak, "Ya, udah, lah, yang penting aku udah punya teman baru." Gitu, loh, dulu, tuh, mikirnya kayak gitu.
Mhm. Mhm mhm, mmm. Iya iya, betul. Mhm mhm. Oke oke. Nah, terus, eee, hal apa di lagu tersebut yang ngingetin Kakak akan memori itu, apakah dari musiknya, atau ada lirik-liriknya yang apa, ya, kayaknya mengena, gitu, di Kakak waktu itu?
Ya, waktu itu kayak cuman, eee terlintas gitu aja. Jadi waktu momen aku tatap-tatapan, eye contact apa, ketemu mata sama temanku ini, itu tiba-tiba kayak, ya, udah aku nyeplos aja lagu itu, kayak jangan berhenti mencintaiku, nah, itu, tuh, sambil ngeliat mata dia tapi kayak ke tib tiba-tiba itu kayak situasinya itu jadi haru, gitu, loh, kayak, ya, itu tadi, kayak baru sadar bahwa, "Oh, my oh, Tuhan, ini ternyata hari terakhir kita, loh, ketemu." Gitu. Jadi setiap kali aku dengar intro dari lagu ini, tuh, mesti kayak, "Wah, habis ini pasti aku keinget temenku ini." Benar, jadi kayak sambil nyanyi, wah, langsung keinget, tuh, situasi perpisahan di SMP itu.
Mmm. Mhm mhm. Oh. Heeh heeh. Oh, oke. Heeh heeh. Nah, jadi kangen, ya, gitu. Nah, pernah ketemu lagi nggak, Kak, waktu untuk reunian, gitu, atau misalnya, eee, itu mungkin salah satu lagu wajib, kan, kalau kita reuni suka suka ini, ya, kayak mengenang-mengenang wasa masa itu, lagu yang hits waktu itu, apa aja karena, kan, pasti banyak banget juga yang punya kenangan terhadap lagu-lagu di jaman itu, gitu, ya.
Mhm. Betul betul tapi, eee, sejujurnya aku belum pernah reunian sama teman-teman SMP aku sampai sekarang, dan, eee, tapi aku diu diundang masuk ke WhatsApp grup, gitu, cuman teman aku ini nggak ada teman aku ini nggak ada, ya, teman aku, tuh, nggak ada. Bahkan kemarin, tuh, ada temen aku yang kayak, me cari, "Eh, ada yang punya nomornya si A ini nggak, ya?" Gitu. Aku aja nggak punya nomornya, aku benar-benar, eee, lost contact dan mungkin dia juga udah punya keluarga pastinya, tapi aku pernah ketemu secara tidak sengaja. Waktu itu aku eee, dia, tuh, ternyata kerja di salah satu pertokoan, gitu, di kota Solo.
Mhm. Oh, oke. Heeh. Oh, iya? Mhm. Iya. Heeh. Mhm.
Aku nggak waktu itu aku juga lagi ke di Solo, terus nggak sengaja banget ketemu di situ.
Mhm. Mhm mhm.
Benar-benar nggak sengaja, gitu, terus waktu ketemu, tuh, kita kayak, ya, langsung, eee, ekspres ekspresif, kayak aku kaget tapi aku senang juga. Terus, ya, "Apa kabar?" Gitu, ya. Kita kayak cuman, mmm, ya, cuman, mmm, sesaat saling menyapa, saling kayak tanya kabar, gitu, tapi waktu itu kita udah, eee, ada handphone, kan, akhirnya sempat, tuh, tuker-tukeran nomor telepon, cuman, ya ya nggak sama, gitu, keadaannya, udah nggak sama kayak yang jaman kita SMP. Kita, tuh, SMP dekat, tapi setelah kita udah berpisah bertahun-tahun nggak bertemu, tuh, jadi memang berbeda, sih.
Mhm. Heeh heeh. Sesaat doang, gitu, ya, cuman he say hello. Heeh heeh. Eee. Iya, pasti ada nyambungnya, ya, Kak, kayak ada yang berbeda, gitu, kan.
Iya, betul betul.
Nah, tapi waktu itu nggak sempet tukeran juga nomor handphone yang, eee, maksudnya, eee, tidak bisa dilacak lagi, gitu, Kak, nomornya?
Nggak bisa, karena itu udah lama banget lama banget, dan, eee, waktu itu, ya, kayak cuman sekedar oh, sori, waktu itu bukan nomor telepon, masih BBM.
Oh, oke, heeh heeh.
BBM. Jadi, kan, kalau BBM habis itu udah nggak ada, ya, kita nggak dapet kontaknya karena kontak satu-satunya, tuh, di BBM itu.
Mmm. Oh, jadi nggak sempat tukeran nomor telepon, cuman BBM doang, ya.
Usti. Enggak, ya, itu kita BBM.
Eee, oke oke. Nah, terus, eee, karena nggak pernah ketemu lagi, terus, eee, apa yang Kakak lakukan? Maksudnya kayak dari teman dekat banget sampai ke tiba-tiba kayak berjauhan sekali, gitu, ya, nggak ada kontak sama sekali, eee, apa, sih, yang Kakak harapkan, gitu, ya, untuk dia, gitu? Karena, kan, kayak pasti ada, lah, kita pasti mendoakan, pengen juga yang terbaik, gitu, ya, untuk orang-orang yang kita kenal baik, gitu, ya, gitu.
Mhm mhm. Betul betul. Ya, aku, sih, sebenarnya pengen ketemu, gitu, aku, tuh, s mmm, berharap, kayak sekolah itu atau mungkin teman-teman kalau, aku, ya, menginisiasi, aku nggak mungkin, tapi kalau misalkan aku berharap, sih, teman-teman SMP, tuh, menginisiasi satu pertemuan, untuk reuni, gitu, kan, terus, ya, aku berharap bisa ketemu dia, gitu, untuk sekedar ngobrol dan mengenang masa lalu, gitu, ya. Jadi kayak aku, sih, berharap dia sehat karena aku sama sekali nggak tau kabarnya dia lagi sekarang seperti apa, aku juga coba cari di Facebook waktu itu nggak nemu, di sosial media nggak nemu, dan malah justru kabar terakhir, ya, itu malah justru salah satu temanku di WA grup itu nanyain ke teman-teman di WA grup. Nom dia ada yang heeh, "Ada yang tau nggak, ya, kontaknya si A ini?" Gitu. Nggak ada yang ngejawab juga, nggak ada yang tau, gitu, jadi, sih, aku berharap dia dalam keadaan yang sehat, terus, eee, punya keluarga yang baik, ya, dan aku berharap ketemu, sih, bisa ketemu sama dia suatu saat nan
Hmm hmm. Mhm. Mhm mhm mhm. Mmm. Mhm. Mhm, tapi nggak ada juga, ya. Mhm mhm. Oh, jadi kangennya itu masih ada, gitu, ya, Kak, es te teman dekat yang dulu maksudnya kayak sahabatan, semua cerita, semua dialamin bareng, gitu, ya.
Masih ada, mhm. Betul betul betul. Eh, sebenarnya faktanya, tuh, adalah aku deket sama dia, tuh, cuman di 1 tahun terakhir, di kelas 3. Kelas 1 sama kelas 2, tuh, aku sempat benci, gimana, ya, bu kayak ngelihat dia, tuh, kayak, "Ah, males, ah, temanan sama dia." Gitu, kayak ada iya kayak ada kayak, eee, nggak suka, gitu, nggak suka, eh, ternya
Mhm. Oh, iya? Oh. <chuckles> Oh, iya? Eee, bagian mana dari dia yang Kakak maksudnya ingat setahun terakhir itu, eee, ternyata dia enak, loh, buat diajak jadi sahabat? Gitu, loh.
Mhm. Eee, kita, tuh, pernah satu kelas di kelas 2, tapi waktu di kelas 2, tuh, aku, tuh, juga kuat dengan sirkelku sendiri, gitu. Nah, waktu naik ke kelas 3, itu nggak tau, ya, apakah itu, tuh, ada ada, eee, strategi dari sekolah, wali mu wali kelas aku nggak tau aku, tuh, terpisah dari sirkel-sirkel dekatku di kelas 2, gitu.
Mhm. Mhm mhm. Mhm. <chuckles> Oke.
Terpisah dan aku sendiri. Aku, tuh, sendiri di k eee, di salah satu kelas yang di situ, tuh, aku ngerasa, "Ya, Tuhan, kenapa aku harus dipisahin sama teman-teman dekat aku?" Gitu. Dan waktu aku dipisahkan itu, aku, tuh, ngerasa teman-teman dekatku yang di kelas 2 itu, tuh, berubah sama aku.
Oh, heeh heeh. Mmm, mhm.
Kita jadi nggak dekat lagi dan kayak cuman sebatas, ya, saling menyapa aja, tapi kita nggak pernah sedekat kayak waktu kita satu kelas, nah, aku satu kelas sama aku masih satu kelas sama si temenku yang A ini, gitu. Nah, dari situ nggak tau kenapa kayak aku, tuh, mencoba, eee, mengakrabkan diri, kalau nggak salah, tuh, kayak anak ini, tuh, sebenernya seru apa nggak? Terus ternyata seru seru, gitu, seru banget, dan kayak, eee, dia, tuh, anaknya juga rame, aku juga rame, kan, dan klop klop aja, gitu. Iya, sefrekuensi ternyata gara-gara kita masih ada dalam satu kelas yang sama, tapi, kan, awalnya kayak aku nggak mau temenan sama dia, gitu, eh, ternyata seru temenan sama dia.
Oh. Mmm, mhm. Mmm mhm. Oh, oke. Mhm mhm, jadi klop gitu, ya, sefrekuensi, ya, <chuckles> istilahnya. Mhm mhm mhm. Mmm, gitu. Nah, kalau Kakak, eee, ada lagu lain lagi nggak yang jadi kenangan, gitu, ya, untuk masa-masa tertentu dalam hidup Kakak, gitu?
Mmm. Lagu kenangan, e e eee, bentar, ya, banyak, sih, kayak contohnya lagu ini, deh, mmm, lagu-lagunya Sheila on 7.
Mhm.
Di album-album yang awal-awal itu aku suka yang kayak "Dan", "Sephia".
Iya. Heeh, mhm.
Itu aku suka banget, dan itu full memori aku, tuh, tentang masa-masa aku SMP juga, gitu, karena masa karena waktu aku masa SMP itu, kan, masa transisi, dari kaset ke CD waktu itu, iya, jadi kaset pita ke CD player, gitu. Nah
Oh. CD, heeh heeh. Mhm mhm.
eee, aku, tuh, sampai pinjam, eee, kasetnya temanku dan aku, tuh, fotokopi si cover kasetnya itu.
Mhm, hmm, waduh supaya mirip, gitu, ya?
Dan karena aku nggak beli iya, aku nggak beli kasetnya, aku nggak waktu itu nggak bisa beli kasetnya, dan akhirnya itu aku pinjem, aku fotokopi untuk kayak aku belajar nyanyi, untuk aku ngafalin lagunya, gitu, dan enggak dan dan, ya, jaman-jaman booming awal-awalnya kemunculan Sheila On 7 itu
Mhm mhm. Oh, oke oke.
itu juga awal 2000-an, kan. Itu benar-benar
Mhm mhm, jadi Kakak, eee eee, iya, terusannya julu, Kak.
Iya, itu benar-benar, eee, mengantarkan aku apa, ya, menemani aku bertumbuh, gitu, dari masa remaja aku ke dewasa, eee, dari masa anak-anak aku ke masa remaja, gitu, karena setiap malam minggu kita nongkrong di rumahnya teman aku itu dan kita, tuh, selalu muterin lagu itu dan request lagu-lagu itu di radio, "Dan" sama "Sephia" itu.
Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm. Oh, oke. <laughs> Oh, oke, tapi bukan karena ada syairnya yang mengena, tapi lebih karena musiknya memang cocok, gitu, ya, Kak?
Enggak. Iya iya iya, karena situasinya waktu itu kita lagi senang banget sama lagu itu dan kumpul-kumpul sama teman-teman aku waktu SMP di, eee, sekitaran rumah aku, gitu, sih.
Eee, heeh. Ah, itu, oh, kirain ada stori-stori di balik <chuckles> lagunya itu. Tapi berarti, eee, musiknya yang Kakak suka, ya, dan band itu kebetulan pas lagi booming, ya, waktu itu, ya? Oh.
Enggak. Iya. Lagi booming, iya. Dan kayaknya, "Wah, a kita sebagai remaja harus banget, nih, dengerin Sheila on 7, jangan sampai enggak." Gitu. Jadi kenangannya, tuh, lebih ke kebersamaan sama teman-teman aku di sekitaran rumah aku aja.
Eee, heeh heeh. Oh, oke oke. Wah, menarik banget, Kak, ceritanya seru juga, ya, ternyata mengenang-mengenang masa lalu, gitu, ya, dan apa, ya, medianya mungkin lagu kali, ya, kayak waktu yang hits jaman itu, gitu. Ah, makasih, ya, Kak, waktunya.
Heeh. Benar. <chuckles> Iya iya. Iya. Sama-sama.